Giusto, giusto, giusto. Mhmm, anche perché, ehm, io me ne so' accorta che poi, mhmm, cioè il il la gestione del tempo cambia molto quando cominci a, non so, lavorare, rispetto a quando sei studente e vivi con i tuoi genitori.
Mh-mh. Certo. Eh, tra le tue energie sono centellinate poi quando inizi a lavorare, e secondo me lì poi <smacks lips> è veramente scegli, ehm, a chi dedicare il tuo tempo.
Sì. Mh-mh. Sì, mhmm, di io son diventata esatto, son diventata molto più selettiva infatti, e un un po' l'ho anche cambiato il mio giro di amicizie, ma non che per forza siamo finiti a malo modo, però mi sono resa conto che, ehm, era eravamo su strade diverse e non ci capivamo più. Non sì, non per male. A volte non per forza, mh mhmm, c'è del, mhmm, come dire
S sì, anch'io. Sono d'accordo. Ma perché poi determinate amicizie nascono, no, in contesti tra virgolette "obbligati", come può essere la scuola, mentre secondo me quando poi inizi ad andare all'università, a lavorare, quelle sono le persone che veramente ti scegli.
Mh-mh. Esatto. Sì. Mh-mh. Son d'accordo, son d'accordo. Infatti, ehm, hai detto una mhmm, hai, mhmm, tirato fuori un punto importante perché io non sono d'accordo per forza col fatto che gli amici che ti fai da ragazzo son quelli che ti rimangono, non sono d'accordo del tutto. Non sono d'accordo.
No, no, neanche io, neanche io, neanche io. Io ho stretto amicizie importantissime sia all'università, sia poi sul lavoro. E esatto, esalto, esatto. E magari davvero di quando ero, uhm, più ragazzina davvero forse si contano sulle dita di una mano quelle che che sono rimaste, perché poi ecco tu cambi, e ti rendi conto che magari quell'amicizia in un determinato contesto non la porteresti mai, perché siete troppo diversi.
Mh-mh. Sì. Anch'io, anch'io quando ero diciamo già adulta. <chuckles> Sì, sì. Sì, mh-mh. Mh-mh. Sì. È vero. È vero, è vero, verissimo. Ma non sai qua in in quante volte mi è successo con tante amicizie che da ragazza credevo fossero proprio intoccabili, di acciaio e poi io mi sono accorta crescendo, a volte anche con sorprese amare, che non non era proprio la pers l'amicizia che mhmm, che sarebbe stata utile anche a lungo termine.
Sì. Credevi fosse.